Moi j'aimerais beaucoup avoir une petite maison du coup, heu, tu vois, de au minimum 100m2, tu vois? Après si on peut avoir plus, j'aimerais bien avoir plus. Forcément, heu, mais c'est vrai que, heu, comme mon copain veut aller habiter plus sur la métropole, pour que ce soit plus simple pour lui, pour aller travailler et cetera, heu, c'est vrai que, heu, forcément du coup, heu
Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord, ah oui. Ouais là ça va être compliqué. <chuckles>
Ah c'est ça, ce ça serait compliqué du coup, heu
Financièrement oui.
Donc ouais, en fait je me dis, heu, peut-être que, heu, ouais genre, heu, il vaudrait mieux, je sais pas peut-être que, heu, du coup on essaie de s'accorder, peut-être sur ce qu'on veut! Heu, soit qu'ils trouvent un autre travail à côté et qu'on garde cette maison pour le moment, le temps de vraiment être bien financièrement, de trouver une situation et caetera, et là après on déménagera. Donc moi, tu vois? Je sais pas encore, vraiment comment ça va se passer, c'est pour ça que je te disais, pour l'instant le déménagement n'est pas prévu. Mais à terme je sais qu'il sera obligatoire tu vois? Et donc c'est pour ça je cherchais un peu des petits conseils, tu vois? Pour essayer, heu heu, peut-être de me séparer des choses au plus vite, comme ça au moins bah, après je serai pas embêté, sur le moment.
Ouais. Ouais. Oui, je comprends. Mmh mh. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah après, heu, bon, te séparer de de ton matériel, heu, de sport, heu, bon, c'est peut-être un peu compliqué. Parce que j'imagine que tu l'utilises, heu, assez régulièrement, heu, cette, heu cette maison dans laquelle vous vous trouvez, du coup, elle est elle est elle est loin de de de la métropole où, heu, ou ton compagnon veut travailler? Il y a s il y a peu pas possibilité de pardon, excuse moi?
Ouais. C'est ça. On est à 50 minutes de route. On est à 50 minutes de route du co
Ah oui, donc c'est pas c'est pas envisageable de de faire les trajets pour <chuckles> aller faire le sport. Je je comprends. <chuckles> Après, heu, bah du coup, effectivement, heu, ça va là, de de ce point de vue-là, ça va vraiment être, heu, une réflexion que vous allez devoir, heu, engager tous les 2 à faire des choix, à voir, heu, un petit peu, heu, vos vos priorités. Est-ce que peut-être lui, l'utilise aussi ce ce matériel de sport?
Ouais. <chuckles> <chuckles> Ouais.